あ、はい。うん。
スミソニアン博物館
あ、はい、スミソニアンとかありますよね。はいはい。うんうんうん。
で、その中にあの宇宙とか、あと飛行機とか、そういうのを展示してるのがあって。 が好きなので、あの月の石を触ったりしてきて。<chuckles>
うん。 うんうん。 へえ、素敵。 うん。 ああ、なんかアメリカってそう。そういうのを結構たくさん展示してるイメージありますね、確かに。天文台とかたくさんありますよね。
はい。 そうなんですよ。うん。そうそうそうそう。ありましたね。で、そんなので、例えば撮ってきた写真とか、あと資料とかを結構貰ってきたので、なんかそんなのをこう自分でコラージュして切り取って貼ったりとか、そういうのも したりしてますね。
うんうん。 はい。 うん。 あら素敵。はい。なんか充実してますね、すごくね。
うん、楽しいですね、やっぱり。
うん。うーん。ええ、やっぱり旅行もその、今の創作ルーティーンに組み込まれてる感じですね、今お話を聞いて。
はい。 ああ、そうですね。なんか あの、1日のルーティンとはさっきお話したんですけど、私年間のルーティンがあって
はい。 へえ。
あの、まあ仕事をめちゃめちゃするけど、1ヶ月は絶対旅行行くっていう風に決めてて
あ。へえ。
なんで、あの、そのルーティンっていうにはちょっとスパンが広すぎるかもしれないんですけど。
いや、でも、おお大まかにこう計画されてるってことですよね、自分の。
そうです。大体夏には海外行ってとか。そのためにこう、この仕事はここまでに終わらせるとかって決めて、だから今は帰ってきたばっかなので、仕事頑張らなきゃ時期なんですけど。<laughs>
ふんふんふんふんふん。 あ。 <laughs> はい。あ、でもなんか、すごく素敵な生き方ですね、充実してらっしゃるなっていうのがちょっと伝わってきます。
ああ、ありがとうござ楽しいですね。なんかそういう、なんか創作創作っていうほどじゃないけど、やっぱり自分の中でこうクリエイティブなことを毎日ルーティンにして組み込むことで、なんかこう飽きが来ないというか。
うんうん。 うん。うん。 うん。 ああ、毎日何か生み出してる、あ、感じですよね。ああ、素敵。うーん。なんかルーティンの話から創作の。ねえ、あの。<laughs> ざっくあの創作の、ねえ、お話になりましたけど。あ、でもすごくいいですね、ほんとに。なんか、私もなんかちょっと取り入れたいなって思ったんですけどお勧めは、今日からた試せるような何かありますか？
はい。 そうですね、うん。 ああ、<laughs> そうですね。 はい。 うんうん。はい。 ああ、でも、そうだな、何か好きなものとかあります？